Dito sa amin, wala naman din akong naririnig kasi parang yung mga dito sa komunidad namin talagang may mga alaga rin sila, tas marami rin, ah, mga pagala-galang pusa dito sa subdivision namin na talagang pinapakain rin ng mga kapitbahay ganon na nakakatuwa na ganun may malasakit sila. Pero gaya mo ayan sa social media rin, may mga nakikita rin ako na nang aabuso rin sa mga hayop. Nabalitaan mo ba yung noon? Sa isang mall parang binato yung aso ba yun? Sa footbridge na talagang grabe hindi ko lubos maisip paano nila nakakayang gawin yung ganung bagay. Kaya ayun talagang hindi ko talaga kaya.
Mm. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Oo. Alam mo yung mall na yun malapit pa yan samin no pero ayan, ah. Oo at ano parang tuwing dadaan ako dun, eh, parang na-aalala ko yung balita na yun kasi talagang, parang ano siya parang nakaka-panlambot na maala maisip mo kasi mataas yun tapos daanan ng, ah, sasakyan yung ilalim. So, di ba isipin mo nalang kung anong ginawa mo kung ikaw ba ilalagay mo sa pwesto nung aso na binato mo, anong mararamdaman mo di ba? Di ba kahit ano lang.
Ah, ganun? Mm. Kaya nga, eh. Totoo yan. Minsan nga no? Ano.
Parang ano nakaka-takot at nakaka-kilabot maalala.
Mm. Minsan nga kahit nanonood lang tayo ng pelikula di ba? kung may mangyaring masama lang sa aso o ganyan o kaya sa pusa parang nanlalambot na tayo talagang, ah, minsan nga naiiyak pa tayo dun sa pinapanood natin kapag namatay yung alaga nila di ba? Kaya hindi ko talaga maintindihan di ko lubos maisip talaga na pano nagagawa ng ibang tao at pano nila nakakayang makapanakit ng ganong, ah, mga alaga natin kasi di ba? Parang, ah, kung titingnan mo harmless naman sila, ah, parang mas mabuti pa yung epekto nila sa'tin kaysa masama di ba wala nga akong maisip na masamang epekto ng pag aalaga ng hayop, ah, kumpara dun sa gastos nga pero syempre responsibilidad natin yun, eh. At ayun pa natin sila kaya dapat alagaan din no.
Oo. Oo. Hmm. Totoo. Oo. Totoo.